J'ai un problème que je rencontre, heu, depuis heu depuis, heu, bon, on va dire, un bon bout de temps, depuis que je dois gérer mon propre budget, heu, c'est hem, de réussir à répartir on va dire, heu, les économies et les dépenses, hem, tout en profitant finalement, heu heu, de la vie, heu, que ça soit par, heu, une bonne alimentation que ça soit par des petits plaisirs à droite à gauche, heu, ne serait-ce que des des choses toutes bêtes comme une bonne literie, heu, c'est déj c'est un budget. Et heu, tout ce budget, on va dire, qui peut améliorer, heu, la qualité de vie, heu, j'ai, heu, toujours eu du mal à le répartir, à savoir, heu, quand dépenser et est-ce que c'est heu, est-ce que je me fais un peu trop plaisir? Ou est-ce que c'est nécessaire? Et et bien juger de ça, heu, c'est quelque chose que que que j'améliore, heu, avec le temps, mais que j'ai encore du mal à bien, heu
Mmh mh. Mmh mh.
on va dire à j'avais du mal encore à me trouver à ce sujet-là. Donc je sais pas si toi, tu peux avoir des des conseils, heu, su sur le sujet, heu
Mmh.
à me donner?
Bah, écoute, heu, tout d'abord je te remercie de de ta confiance. C'est vrai que bon c'est jamais facile en fait, de bien jauger entre, heu, bah, là ce qui relève des dépenses on va dire, heu heu, on va dire, heu, non essentielles, ou heu et des priorités, heu, pour heu, améliorer ta qualité de vie. Donc je trouve déjà que tu es dans une très bonne démarche. Ensuite, heu f moi ce que je voudrais te demander c'est au niveau de ton budget actuel, hem, est-ce que tu as eu la sensation, heu, ces derniers mois que, heu, il y avait des, des blocages qui z ét qui s'étaient installés par rapport, heu, bah, en fait à l'amélioration de cette qualité de vie? Ou c'est juste que tu préfères heu, tu as le souhait d'élever, heu, tes standards et tu m'as parlé de la nourriture, heu, la literie c'est vrai que c'est aussi un coût, un investissement. Est-ce qu'il y a eu, heu, quelque chose, heu, du coup qui a changé récemment qui fait que ça que que tu tu t'es mis en tête justement d'essayer de de conjuguer au mieux les dépenses, heu, raisonnables et heu, ta qualité de vie?
Disons que c'est déjà une baisse de revenus qui m'a obligé à à trouver des solutions
D'accord, OK, je comprends.
pour, heu, pour rentrer dans les frais, et c'est là que je me suis rendu compte que que s je me faisais des, certes, des plaisirs, mais que je pouvais m'en faire tout autant, mais, heu, sans s sans renier, enfin sans y mettre autant de budget, hem
Mmh mh.
des choses toutes simples comme, heu, le choix d'une, heu, boisson, heu et bien, en fait, c'est des alternatives à des, on va dire, à des boissons connues, heu, pour heu, avoir un peu plus d'énergie, qui en donnent t tout autant, mais, heu, à moindre coût. Et en en fait, en cherchant f on trouve des alternatives qui permettent, bah, d'économiser ici, d'économiser, heu, là et heu, de, finalement, de se libérer du budget, heu, pour, heu, pour améliorer, on va dire, heu, en cou certains certains autres aspects
Mmh mh. Mmh, bien sûr.
et c'est là que je me suis en fait, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais, heu, je pouvais aller chercher plus loin et faire mieux de ce point de vue-là et autant, heu, économiser, mais en même temps tout en continuant à à, mmh, bah, disons, à à garder une certaine qualité de vie. Mais, heu, voilà, je je suis act je suis dans cette recherche, heu, de de trouver de bonnes idées, heu, sans sans non plus, heu, me priver de tout, quoi.
Mmh mh. Mmh, tu tu m'as dit donc, heu, tes revenus, heu, pouvaient varier, c'est ça? Qu'il y avait pas vraiment stabilité à ce niveau-là. Heu, tu me confirmes?
Hem, il y en avait une, puis elle a disparu, heu, puis il y en a re eu une et puis elle a disparu, donc, heu, c'est, voilà, c'est par période, heu, en espérant forcément toujours que que la prochaine fois, ce sera la bonne quoi.
Mmh, mh. D'accord, OK, je vois. Mmh, bah, je te le souhaite en tout cas, heu heu, bah, le le souhait que tu as justement d'essayer de, en fait, de de d'améliorer ces conditions-là, heu, sont c'est vrai, bah, de toute manière très dépendante de l'aspect financier. Est-ce que tu as déjà quelques économies de côté dans les dans lesquelles tu pourrais, on va dire, heu, piocher pour, heu, essayer de te remettre, heu, en attendant que des revenus soient plus stables, heu, une routine, heu, plus saine vis-à-vis, on va dire, bah, de ton alimentation? Tu m'as dit que tu as essayé de trouver des alternatives, heu heu, de passer d'une marque à l'autre pour réduire un peu les coûts. Heu, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable pour toi, en fait, heu, selon, bah les économies que tu as de, heu, d'utiliser, heu, ces ressources pour, heu, mettre en priorité le fait de, heu, retrouver des habitudes plus saines, heu, dans ton quotidien et ton alimentation?
Hem, alors non pas de pas de on va dire de de sous de côté. C'est pour l'instant, heu, tout ce qui est de côté part dans le des rem un remboursement de prêt, heu, qui date d'il y a d'il y a longtemps et et pour le coup, heu, mmh, bah, ça fait que je suis obligé justement de de jongler entre, heu entre, heu, les dépenses on va dire, heu, autre que vitales et heu, le fait de, hem, de mettre cet argent dans pour rembourser et et au milieu de tout ça, heu, réussir à jauger de de ce que je mets pour, heu
D'accord. Mmh OK ouais. Mmh.
pour on va dire, heu, pas se priver de tout comme je disais tout à l'heure et non, oui, heu, si je c'est-à-dire que, pour l'instant, j'ai toujours pas pu, heu, économiser, heu, comme je comme j'aurais voulu et comme, heu, il est important de le faire effectivement, oui.
Mmh mh. Mmh, ouais je comprends, oui, bah, c'est effectivement, ça doit pas être, heu, facile de d'avoir, heu, cette instabilité là, heu, d'un mois sur l'autre pour pouvoir avoir les idées claires et et avoir au moins, heu, l'argent que tu vas dédier, bah, par exemple à la literie ou, heu, hem, en tout cas, hem au niveau de de la réduction de ton budget, tu m'as dit, donc bah, évidemment il s'agit pas de se priver et et visiblement, tu avais un peu cette sensation, que quand tu coupais dans ton budget, bah, ça réduisait potentiellement, heu, tes sources de plaisir et heu et heu, bah, les, voilà les petites choses que tu voudrais t'offrir et tout. Après il s'agirait pas de de voir ça comme une punition, mais est-ce que tu penses qu'au niveau de tes abonnements, heu, parce que ça c'est quelque chose qui va assez vite, il y a des coupes, heu, qui sont possibles, heu, en l'état des choses?
Effe effectivement, c'est quelque chose qui va très vite. Hem, alors j'ai déjà fait un petit ménage de ce côté-là parce que bon, on a forcément, heu, les plateformes de streaming, on a la a la truc musicale, hem. Si on souille un peu en on suit un peu Twitch, heu, bah, on va s'abonner à 2-3 chaînes parce que bah ça le mérite, heu, vu qu'on y passe du temps dessus pourquoi, heu, pourquoi, heu, ne pas ne pas laisser quelque chose et ainsi de suite et effectivement ça monte assez vite donc j'ai fait, heu, j'ai fait un peu le tri. Après le truc c'est que voilà, heu, c'est c'est quelque chose dont j'ai besoin et je me vois pas, heu, revenir à l'ancien temps où où je téléchargeais finalement
OK super. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh.
heu, aujourd'hui, heu heu, avant j'avais je me trouvais l'excuse de «Bah, oui, mais j'ai pas le choix». En vrai, maintenant, heu heu, il y a il y a il y a des il y a des plateformes pour ça. Donc heu, donc c après, c'est aussi ma conscience qui fait que que bah il y a il y a 2-3 trucs que je continue à mettre en abonnement puisque, bah, je j'y passe un temps, heu, assez conséquent, on va dire.
Ouais.
Mais oui, oui, j'ai j'ai essayé de réduire, heu, je sais pas si je pourrais faire mieux, mais c'est toujours, voilà, le: «Est-ce ah, est-ce que je me prive de ça? Est-ce que je me prive de ça?» heu, et savoir où est la limite, ouais.
Mmh mh. Ouais, je comprends, oui. Mmh. Bah, après, heu, dans ce que tu dans ce que tu m'expliques, heu, donc tu es assez, heu, engagé sur ces plateformes et heu, je c'est tout à ton honneur, hein, de de pas vouloir revenir, heu, bah, on va dire: «Heu, à à l'ancien temps» comme tu dis et au fait de que maintenant, bah, c'est vrai que ça a beaucoup changé à ce niveau-là, heu. Maintenant, on peut à peu tout tré un peu près tout trouver en streaming et sur des plateformes consacrées. Tu m'as dit que par rapport à Twitch, heu, donc heu, tu avais, heu, plusieurs abonnements que tu avais déjà essayé un peu de regarder et tout. Est-ce que ce ce serait possible, pour un temps donné, par exemple, heu, ça peut être 3-4-6 mois, heu, mettre en pause ces abonnements? Sans pour autant, du coup, annuler ou avoir la culpabilité de ne pas rémunérer, heu heu, des créateurs de contenu, heu heu, que bah, pour les entre envers lesquels tu t'es engagé. Est-ce que, heu, le fait de mettre en pause, heu, pendant, on va dire, une certaine période, histoire de te refaire un peu, même que quelques économies de côté? Sans couper toutes toutes toutes les chaînes que tu regardes, mais est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont plus secondaires et que tu pourrais reprendre éventuellement plus tard au niveau des abonnements? Parce que ça peut être toujours, heu, q quelques euros, heu, par-ci par-là de de mis de côté dans un dans un on va dire: «En épargne» tu vois?
Bah, c'est ça, ouais. C bah, c'est ce que je me rendais pas compte avant, c'est, finalement, heu, oui, certes, c'est que quelques euros et puis la, bah, un sur un autre truc, c'est que quelques euros. C'est pas ça qui va changer le mois, mais tout mis m bout à bout et sur, heu, sur d plusieurs années, bah, en fait ça, c'est ce qui manque. C'est c'est ce qui va manquer dans dans quelques années, donc heu, ouais, c'est, bah, c'est c'est quelque chose, heu, c'est 1 question que je me suis posée. C'est c'est c'est pas faux, heu, c'est quelque chose que je pourrais peut-être faire pendant quelques mois et heu, reprendre, et et ça serait toujours ça de mis de côté, effectivement, heu., c'est s c'est une bah, encore, heu, peut-être 1 autre petit truc sur lequel je peux rogner sans, finalement, me priver, effectivement.
Mmh mh. Mais C'est ça. Puis Heu Bah, surtout que voilà, tu es pas obligé de tout couper d'un coup. Ça peut être, heu, bah, 1 chaîne par ci 1 chaîne par là. Cet argent-là, même si voilà, de toute façon, en fait, c'est p il y a pas de mauvaises économies. C'est-à-dire de toute manière, comme tu l'as très bien dit, en fait, heu, bah, on se dit: «C'est quelques euros par-ci par-là, mais à la longue, quand on doit les payer, bah, c'est quand même une somme conséquente» donc là, sur quelques mois de couper quelques chaînes, ça te ferait quand même, heu, au m à minima quel probablement des dizaines d'euros que tu pourrais, heu, réinvestir dans autre chose pour te faire plaisir et éventuellement, heu, varier un peu, heu, bah, tes tes sources de divertissement ou de loisirs et aussi heu, moi ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de faire, en fait la liste de, heu, tes priorités. C'est-à-dire dans ta vie actuelle avec cette instabilité financière, d'essayer de vraiment, de m mettre en 2d plan, heu, ce qu'il est possible de mettre, heu, en termes de divertissement et sans av s sans te surcharger de problèmes de conscience. Pouvoir aussi profiter du contenu, heu, bah, gratuit, heu, qui est disponible sur les plateformes. C'est-à-dire, heu, ça peut être des rediffs, heu, sur YouTube puisque, bah, des fois pas mal de Twitcher, heu heu, mettent aussi, heu, les best of ou les rediffs, heu, sur d'autres plateformes en en en en vi visionnage gratuit. Je pense que voilà, voir de ce côté-là pour commencer un peu à à à te refaire une petite économie de côté. Heu, avec l'idée que tu pourras toujours reprendre plus tard, heu, quand tu te ser seras mieux financièrement. Puis, au niveau professionnel, il faut pas oublier que ça peut aussi évoluer. Tu peux avoir d'autres, heu, ressources d'entrée d'ici là. Je pense que ça peut être vraiment un un bon point de départ, heu, pour que tu arrives à à mieux, heu, voir les priorités, heu, financières, heu, dans ton quotidien, heu, en ce moment.
Oui c'est vrai, oui. Mmh. Effectivement. Mmh mh. Ouais, ouais. Bah, mmh, ouais, je je vois, bah, en tout cas, c'est plutôt intéressant, et je te bah, je te remercie pour tous ces conseils. C'est c'est enrichissant. Merci à toi.
Bah écoute, avec plaisir.